هو طبعًا زي ما أنت قُلت ال ال ال ال حتة الأب الأبوبة والأمومة دي طبعًا، يعني مشاعرها لل يعني الواحد ما كان دايمًا والدي يقعد يقول لي آآ، "بكرة أمّا تبقى أب، هتحس وتعرف." وأنا كنت أقعد أقول: "يا عم الحاج" هو بيقول كلام وخلاص وبتاع، ولكن لأ أنا
ما كنتش حاسس بكلامُه على أساس إن أنت يعني لسه ما مريتش بالتجربة، فبالتالي عادي يعني، هو بيقول أي حاجة وخلاص، تمام.
بالضبط. كنت أقعد أقول آه، هو بي يعني بي عاوز يحسّسني بالمسؤولية، ولكن لأ، بعد ما كبرت آآ، لأ وبقيت أب، اكتشفت لأ إن كُلّ كلمة كان بيقولها صحيحة و والمشاعر الأبوة دي أكتر أفضل مشاعر في الوجود، حرفيًا يعني.
طَب يا ترى كان بيقول لك إيه وأنت حسيت بإيه فعلًا؟ أنا عايزك توصف لي كُلّ أحاسيسك بكُلّ دقة يعني.
هو هو كان دايمًا وأنا صغير يقول لي مثلًا إيه "بكرة آآ، بكرة" يعني آآ، <tsk> كان مثلًا يبقى قاعد مثلًا بناكل أو حاجة وألاقيه جم جايب مثلًا سايب الأكل، "وكُل أنت وما لكش دعوة وبتاع." وأنا أقعد أهزر معاه أنا علاقتي بابو والدي كويسة خالص، باقوله له: "يا عم مات ما تاكل يا عم أنت زعلان ليه؟" يقول لي: "بس كُل وأنا أبقى آكُل بعدك." مثلًا، ي ي
آه، آه. يعني كان يفضّلك إن أنت تاكل ويمكن هو ما ياكلش، طَب آآ، هل عشان كانت كمية الأكل بتبقى شوية والَّا والَّا هو يعني حابب يشوفك تاكل؟ امم.
آه. لأ، لأ هو هو عاوزن لأ، لأ هو عاوزني آكل الأول، أنا كنت أنا باشتغل معاه، كنت أنا باطلع أشتغل معاه برّه، آآ، وعنده كانت عنده شركة كده بيطلع يشتغل كان ياخدني معاه، فكان بيطلب أكل من برّه، آآ، يقول لي: "كُل أنت بس الأول و وخلّص الأكل اللي أنت عاوزُه، وبعد كده سيب لي ال سيب لي ال ال اللي أنت مش عاوزُه."
<laughs> آه. ياه! إيثار كده بقى ومحبة، أب بقى طبعًا أكيد، طَب دي حاجة من الحاجات اللي مرّت عليك، وإيه كمان احكِ لي يعني، احكِ لي كُلّ حاجة.
آه طبعًا، فأنا كنت أقعد أقول له: "ليه؟!" آه. آه، لا، لا، كتير، كتير ط بُصّ ال يعني <tsk> الواحد كل ما بيكبر آآ، المشاعر بالنسبة له ما بت م يعني بينساها، آآ، وخصوصًا إن خلاص بقى كِبِر المسؤوليات راح المسؤوليات كترت عليَّ، حاجات كتير راحت، آآ، ما مش فاكرها آآ، آآ، ولكن مم الحنية بتاعت الأب وال آآ، و والح ويعني و والحنية اللي مش هانساها حتى لو أنا بقى عندي
إمم. آه. أيوه. أيوه، الأجواء اللي كان بيعملها الأب في البيت وكده، ما بتتنسيش طبعًا لأنها بتبقى عالقة في ذهنك لأنك أنت وأنت صغير أصلًا بتبقى ذهنك صافي وأي حاجة بتنطبع فيه بسهولة وبتبقى لمّاح وذكي وكده، فأبوك كان مثلًا أي موقف بيمرّ عليه فأنت كنت بت بيحت بي بيتحفر في ذاكرتك، طيب اللي أنت شُفته اللي أنت شُفته من أبوك بقى وكده، آآ، يعني أنا مش عايز أقول لك أنت طبّقته ع إزاي وكده، لأ مش هاسألك كده، أنا عايز أسألك بس إحساسك أول ما ابنك الأولاني أو بنتك الأولانية س سواء كان بنت أو ولد، كان إحساسك إيه؟ وهل كان نوع المولود نفسُه كان فارق معاك، اللي جه ده والَّا والَّا ما كانش فارق؟
صح. صحيح. إمم، بالضبط.

طبعًا، طبعًا، شعور سيء لا يوصف. طبعًا أنا قعدت تقريبًا سَنة بعيد عنهم، ولكن الحمد لله حاليًا معايا. آآ الموضوع كان صعب، آآ ولكن كان لازم أعمل كده ولازم أغيّر، آآ و واشتغلت على نفسي و
عشان الحتّة اللي منّك طلعت والقلب اللي أنت بتقول عليه ده بقى، بقى خلاص بقى كائِن قُدّامك ومحتاج منّك رعاية. حلوة، حلوة أوي المشاعر دي.
وعاوز أخلّيه يبقى أحسن منّي، مش عاوز إن هو <tsk> آآ يعني آآ ي يطلع يبقى ب بيشتكي من نفس الحاجات اللي أنا اشتكيت منها، أنا عاوز أشوف شخص
تفتكر أنت دلوقتي بعد مثلًا فرو ف مرور فترة من من من قُدوم الطفل الجميل اللي هو ابنك ده و وأظُن ممكن يكون كَبَر دلوقتي على أساس أنت سافرت برّه ورجعت، أنت قُلت كده، فطبيعي يكون كَبَر. هل دلوقتي بقى يعني آآ مشاعرك اتغيّرت والّا نَمَت والّا قَلِّت والّا زادت آآ على أمّا كان لسّه مولود وكده، وإن كانت كانت لحظة زمان دي لحظة فارقة إن أنت اتحوّلت من حال لحال بعد ما كنت كده زوج، بقيت خلاص، بقيت أب، فدلوقتي بقى مَر مَر سَنة أو مَر فترة أيًا كانت أصبح أصبح بقى خلاص فكّرك هل نمى ت نمى أكتر والّا قَل وأحاسيسك زادت والّا أحاسيسك اتغيّرت؟
إمم. إمم. إمم. بُص، هو أنا مثلًا أنا مثلًا آآ يعني أمّا الولد كِبِر آآ كل ما بيكبر، كل ما ما حُبّي له بيزيد. يعني أكيد طبعًا ابني. آآ ما ما ما يعني وكنت مثلًا أقعد أقول مثلًا أمّا يكبر شوية آآ الحُب يقل شوية لأ بالعكس، ده كل ما يكبر، كل ما يتعلّم كلمة أيًا كان بقى يطلع يقولها لي، كل ما يعاندني.
إمم. آه. الله! جميل. إمم. حُبّك يزيد، جميل أوي، آه. إيه أول كلمة ابنك نطقها طيب؟ أول كلمة نطقها إيه وهو صغن
أكيد ماما، أكيد ماما. هيكون إيه غير ماما؟ <chuckles>
طب وبابا اللي اتغرّب وكده يعني ما لوش كده، ما قالش أي حاجة اتجاهك كده؟ <laughs>
آه. آآ ما عنديش مشكلة. أكيد بعدين، ولكن أهَم حاجة أشوفه كويس ما عنديش مش عاوز أكتر من كده بصراحة.
آآ بصراحة ال مشاعرك حلوة أوي آه. إمم.
آآ ولكن كل ما بيكبر بيتعلّم آه. ب فاهمني؟ ف فحسّيت كده إيه، <tsk> ي ي يناغشك كده، يتكلّم معاك، يضايقك، يزع يعني مش يزعق، يعني يضايقك كده، يقول لك مثلًا لأ أنا هاروح كده تحِس إنه يبقى في آآ ش في حد كده بيرخّم عليك. فالموضوع كان جميل طبعًا.
بيناغشك آه. إمم. <chuckles> ل لا مش بيرخّم، يعني أنت ده ده ده شيء جميل يعني إن أنت يبقى عندك طفل وترعاه و و وت وت وت وت وت و وتمشِّي معاه من أول خطوة هو بيخطّيها، من أول كلمة بينطقها، من أول كلمة ماما اللي قالها ديّة، يا ترى مامته كانت عا كان شكلها إيه برضك لمّا قال لها يا ماما دي؟ كانت حاجة حاجة حلوة برضه
صحيح. آه طبعًا. أول أول كلمة قالتها له طبعًا أول ما قالها طبعًا بالنسبة لها ده كانت عيد بقى، بس الأم طبعًا في حتّة تانية، الطفل مهما أنا حتّى لو سألتني إيه بالنسبة لك آه. أنا لو قُلت لي إيه بالنسبة لك أهَم حد في حياتك، طبعًا والدي طبعًا على دماغي ولكن رقم 1 هي والدتي طبعًا يعني، لإن الناس دي بتتعب، مهما كان يعني الأب بيتعب ولكن الأم تعبها غير طبعًا.
طبعًا، طبعًا. كانت كان في بطنها وكده آه. إمم.